Mhm, also jetzt hier, äh, das Fernsehprogramm, tatsächlich gucke ich da halt auch zu bestimmten Zeiten, also jetzt zum Beispiel dann nach also, wenn ich abends nach Hause komme, die Nachrichten auch, die die Nach lokalen Nachrichten hier, weil ich das halt, äh, interessant finde. Und manchmal gucke ich halt auch, äh, klassische Fernsehprogramme, die halt an bestimmten Tagen laufen. Also habe ich auch eine Lieblingsserie, die ist jetzt gerade wieder on air sozusagen im Programm. Und da muss ich halt natürlich dran denken, dass ich ja, äh, rechtzeitig dann auch einschalte. Ähm, was dir beim Streaming natürlich nicht passiert, weil du's dir dann natürlich, ähm, m meistens einrichten kannst. Also grad so habe ich jetzt nicht mehr, aber ich hatte Netflix zum Beispiel und da war es ja dann immer so, wenn ich anmache, dann läuft es. Also dann läuft das Programm, das ich mir aussuche.
Mhm. Mhm. <laughs> Ja, genau, das ist ja ist ja ist ja der springende Punkt letztendlich, ne? Dass man ja dann, äh, so so 'n bisschen fremdbestimmt ist in dem Moment. Hm, wie wie kommt's denn, dass du d gibt's die Serie kei bei keinem Streaminganbieter? Wieso schaust du die in den, äh, klassischen, äh, Fernsehprogrammen oder hat es vielleicht sogar richtige Vorteile für dich, das so klassisch zu schauen, weil das so 'n gewissen Reiz für dich hat?
Mhm. Mhm, also es ist schon so, dass ich auch mal diese Serie über Streamingdienst geschaut habe und ich bin dann halt auch, äh, wirklich so 'n, äh, Süchti <laughs> der dann halt wirklich auch, ähm wenn ich es kann und wenn die komplett die Staffeln zur Verfügung stellen, dann, äh, ist es für mich eigentlich schwierig, ähm, zu pausieren. Dann würd ich's eigentlich sehr gerne <laughs> alles sofort gleich gucken.
Mhm. Oh, okay. Also richtig binge watching durchgeschaut.
Mhm, genau, ist mir schon passiert. Und, äh, natürlich passiert mir das nicht im klassischen Fernsehen, weil da kommt's ja nur einmal die Woche.
<laughs> Ah, okay.
Ähm, dann habe ich natürlich auch 'n bisschen mehr von der Serie, aber natürlich, a man ist es halt auch gewohnt, als ich, äh, jünger war, da gab's ja gar keine Streamingdienste, da gab's ja nur klassisches Fernsehen und da musste ich ja warten, ne?
Ja.